Beh, allora per se ci tengo, no, magari, uhm, questa mhmm, questo nuovo succett soggetto, ehm, spero che diventi un mio amico, magari ci ritroviamo in uno dei casi che abbiamo osservato. Ecco e da parte mia, ehm, emano, no, mhmm, una volontà a far perdurare l'amicizia, ci sono delle cose che posso fare, ma anche qui vorrei premettere che, ehm, l'intento non deve venire solo da me, perché se viene da una sola persona l'amicizia non si crea, nel senso, ehm, sì, c ci ri s ritroviamo in un contesto forzato in cui 1 delle 2 persone vuole creare un'amicizia e se non la vogliono entrambe le persone non l'amicizia non si crea, dev'essere un rapporto bilaterale, okay, quindi se magari
Come tutti i rapporti del resto, anche rapporti diciamo romantici, sì.
è come tu brava, sì, come tutti come tutti i rapporti, ehm a vedi anche con l'amore, no, cioè, se io amo una persona ma l'altra non mi ama non è che si crea un bel <chuckles> rapporto.
Esattamente. No.
Comunque sia, ecco, in base a quello che mi hai detto ci potrebbe stare che io voglia costruire un'amicizia, la voglia a anche l'altra persona, però, appunto, può essere introversa, può avere difficoltà, ehm, quant'altro, no, se io comunque riesco a percepire che questa persona anch'essa vuole insomma consolidare un'amicizia, quello che faccio io è cercare di agevolarla, magari, ecco, se parlare di determinati argomenti che, mhmm ai ai quali sono stati messi barriere, possa mettere più in difficoltà la cosa, gioco su altri fronti, no, quindi bisogna analizzare il caso secondo me, pre si prende il caso specifico, lo si analizza e si vede co cosa si può fare, se si può fare qualcosa, se no co si rimane conoscenti. <chuckles> Esatto.
Certo. Mh. Ma questa no, non funziona. <chuckles> Ma a te è capitato, ehm, per esempio, che ne so, mi viene in mente che in genere le amicizie, mhmm, d'infanzia adolescenziali sono in teoria quelle più forti che uno poi si te si porta nella vita. Invece n i in anni più recenti ti è capitato che un'amicizia nata così per caso, una conoscenza, sia poi diventata un'amicizia vera, forte?
Mh-mh.